Alors du coup est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir, heu, d'un repas de Noël, heu, inoubliable?
Ouais, bah, c'est le dernier repas de Noël que j'ai fait dans la famille du côté de mon père. J'étais assez jeune encore. Heu, en fait, ils étaient un peu c'était un peu le conflit dans la famille, heu. Mon père, c'était un peu le marginal, heu, l'artiste, et cetera. Donc, heu, et de de son côté, c'était tous des industriels, des gens qui faisaient des grandes études. Donc ils ils avaient toujours ils le regardaient toujours un petit peu de haut. Et nous, bah, quand on était petits, bah, forcément, heu, ils nous regardaient un petit peu de haut aussi.
Ouais. OK. Ouais. Et toi du coup, tu étais un petit peu a impressionné en en étant à ce repas de famille, heu, ou est-ce que c'était plutôt une mauvaise ambiance?
Heu, alors c'était étrange parce que c'était vraiment scindé en 2 comme d'hab bon, moi, j'étais petit à cette époque. Donc, il y avait la table avec tous les ouais, les adultes, et cetera. Et puis, il y avait la table des enfants avec, heu, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, et cetera. Et, hem, c'était il y avait vraiment un un paradigme étrange, c'est qu'eux s'offraient tous des super cadeaux, des cadeaux, voilà, de d'une grande valeur, et cetera. Et à nous, ils nous offraient vraiment des cadeaux, mais j'ai jamais vu des cadeaux aussi nuls de ma vie, genre des serviettes de table, un jeu de société sur, heu, sur le droit des enfants, des mugs, <chuckles> genre, on avait genre 8 ans. <laughs>
OK. <chuckles> Ah ouais, ouais, ils ils OK et ah ouais, droit des enfants, c'est particulier quand même. Ils ils ess enfin ils essayent pas de de faire passer un petit peu des des messages, heu, en mode, heu: «N nous on est un petit peu au-dessus de vous»?
Oui, oui. Bah, c'était un peu enfin en tout cas, avec le recul, c'est ce que je me suis imaginé. Après, j'ai jamais eu trop de contacts avec eux, donc je saurais pas dire exactement. Mais c'est vrai que tu les voyais se s voilà, s'offrir le dernier appareil photo, heu, heu, qui sortait, heu, une petite chaîne en or, ce genre de choses. Et, hem, c'était que des trucs comme ça et on était toujours un petit peu mis de côté. On nous prenait un peu pour des débiles aussi. Par exemple, je me souviens d'un d'un oncle qui sort un bilboquet et il me regarde et puis il me fait: «C'est comme ça que ça marche». Mais il me parle comme si j'étais un un chien, tu vois? Littéralement, il me parle avec une petite voix, et cetera comme si j'étais un un petit chien, quoi. Alors que j'étais un enfant, quoi, et que je savais ce que c'était un bilboquet. Plein de petits souvenirs comme ça de ce repas qui était un peu particulier.
Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est c'est un peu bizarre. Mais du coup, c'était c'était vraiment envers vous les enfants ou c'était, heu, vers, heu, vers ta famille proche, on va dire, qu'ils qu'ils avaient ce comportement là?
<coughs> Oui. Non, je pense plus que c'était par rapport à mon père, heu, qu'ils heu, je sais pas, qu'ils voulaient lui faire comprendre quelque chose ou, heu, j'ai jamais su tous les petits papiers, tous les ce qui se passait derrière, heu, la relation qu'ils avaient eue, ils étaient très secrets. Et puis même, heu, voilà, j'ai j'ai pas eu une relation avec mon père très longue. Donc, j'ai jamais pu savoir exactement ce qui s'était passé, heu, heu, chez les adultes. Et c'est vrai que vécu du point de vue de la table des enfants, c'était particulier. <chuckles>
Ouais. OK, ah ouais, c'est c'est sûr, c'est c'est particulier. Mais, heu, justement enfin, c'était du coup, c'était pas qu'un Noël, c'était tous les Noëls, heu, c'était ça, quoi?
Alors, on allait rarement les voir à Noël parce que, heu, comment dire? Hem, fallait prendre le train, machin, et cetera. Puis lui, il avait pas forcément envie d'y aller et que c'était toute une organisation avec 4 enfants et tout pour, heu, heu, le train à l'époque, heu, heu, comment dire? Pour y aller, c'était un enfer, heu, et ils avaient pas forcément envie de de se prendre la tête avec ça. Mais de temps en temps, on y allait quand même 1 fois tous les 2 ans, peut-être quand même, ils faisaient l'effort. Pour qu'on voit surtout nos cousins-cousines, qu'on essaye d'avoir, voilà, un peu, heu, qu'on soit connus, quoi, de de la famille, normal. Mais on n'y allait pas souvent, ouais.
Ouais à force, heu Ouais. Ouais, mais, heu, du coup toi en tant que en tant qu'enfant, justement, est-ce qu'après ce repas de famille tu tu le vivais assez mal? Est-ce que, bah, voilà, tu te posais des questions? Tu te dis: «Heu, peut-être, heu, faut changer» ou quoi, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu te disais après?
Bah, sur le coup, je me disais, mais zé heu, que pourquoi ils font ça? Heu, vraiment, je comprenais pas de façon hyper innocente, heu, pourquoi, heu, voilà, pendant que mon cousin, il avait le super jouet, heu, que je voul j'aurais absolument rêvé d'avoir, et que moi, j'avais genre un set de mugs. Je me disais: «mais pourquoi?» Je ve je comprenais pas. C'était pas j'avais pas l'intelligence émotionnelle nécessaire, heu. Vraiment, j'étais je leur en voulais pas. J'étais pas f spécialement triste, forcément un petit peu jaloux et envieux des cadeaux qu'ils se faisaient parce que, bon, quand on est enfant, on aime bien quand même avoir des jolis cadeaux. Bah, oui, si je pouvais avoir le super Gundam où tu appuies sur des boutons il se transforme en camion ou je sais pas quoi, heu, j'aurais adoré plutôt que des mugs. Mais heu, ouais, je vraiment je ne comprenais pas. Heu, c'est c'est resté pendant des années, je comprenais pas pourquoi, heu, ils réagissaient comme ça. Et heu, et plus tard, ensuite, ma sœur est partie en stage, heu, et donc du coup, elle dû se faire héberger chez, hem, chez les gens, enfin, donc chez ma tante chez qui on faisait tous les Noël. Et heu, elle a appris quelques trucs là-bas, quoi.
Ouais. N ouais. Ah ouais. Tu as tu avais envie aussi d'avoir les mêmes, quoi. Mouais, forcément. Ah, c'est sûr. OK. Et heu, quelques trucs, c'est-à-dire?
Heu, toute la rancœur qu'ils avaient, voilà, envers mon mon père qui a été qui était le petit dernier mais il avait pas été, heu, il avait pas été, heu, souhaité, c'était un accident et cetera, enfin, plein d'histoires familiales comme ça te un peu comme dans toutes les familles, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Enfin, c'était particulier.
Ah ouais, ouais. OK ouais, je vois. Mais mais, justement, pendant ces repas de famille, heu, à force que bah, alors, peut-être pas toi, parce que du coup, tu étais enfant et du coup, c'était plus difficile pour agir, mais tes parents ils se l'ont jamais dit quelque chose? Ils ont dit: «Bah, comment ça, heu, mon fils, il a ça?» et tout parce qu'il il y a jamais eu des disputes par rapport à ça?
Bah, on n'a jamais été témoin de disputes, mais je suis pratiquement sûr que ma mère, elle a dû leur en vouloir, leur faire la fête. Elle était pas du genre à se laisser faire du tout. Donc heu, elle a peut-être pas fait sur le dans le repas, directement devant tout le monde, heu, le jour de Noël. Par contre, je pense que le lendemain matin ou heu heu, plus tard dans la soirée, en petit comité quand le voilà, heu, chacun fait, voilà, part un petit peu, on reste pas tous à table, heu, certains vont dans le jardin d'autres, heu, vont dans la cuisine, ce genre de choses. Je pense que là, à mon avis, elle a dû les faire frire à la poêle. Heu, mais on n'était pas témoin, jamais devant les enfants, quoi.
Ouais. Ouais. M mais elle t'en elle t'en a jamais, heu, parlé?
Non, non, non, par contre, heu, elle me parlait souvent de de la famille du côté de mon père, mais pas <chuckles> elle les a jamais très apprécié, et s elle a jamais été très appréciée par eux non plus.
Mouais. Ouais peu ouais du coup c'est un petit peu, heu ouais la la famille du du père qui veut pas trop de de ce mariage, en gros.
Ouais, c'est ça. C'est, heu, comment dire? Elle, c'était, tu vois, l'immigrée, la pièce rapportée, heu, ce genre de choses. Donc heu, oui, il y avait, heu il y avait quand même pas mal de conflits. Mais à côté de ça, j'avais ma grand-mère, moi, qui était tout le temps adorable avec nous, heu, elle prenait tout le temps soin de nous, heu, comment dire? Quand on était plus petit, elle faisait des kilomètres et elle revenait avec son coffre rempli de jouets, et cetera. Donc, il y avait vraiment heu, 2, 2 côtés. Il y avait, heu, les frères et sœurs de mon père qui étaient exécrables, et à côté de ça, il y avait ma grand-mère qui était un amour incron inconditionnel et heu et elle, heu, par contre voilà, elle elle sauvait un petit peu tout.
Ah ouais. Tant mieux. Ouais. Et heu, mais du coup, heu, justement, heu, est-ce que, heu, tu as quand même, heu, aujourd'hui en 2025, heu, gardé, heu, contact, heu, avec certains membres de cette famille justement ou là ça s'est bien passé?
Bah absolument pas, heu, on ils ont jamais cherché à garder contact, nous non plus. Il y a seulement quand ma sœur a eu, heu, des enfants. Donc, heu, il y a 4-5 ans, quand elle a eu sa première fille, elle a voulu renouer un peu contact pour qu'ils aient des cousins, cousines qu'ils voilà qu'ils, heu qu'ils aient une famille aussi, hem, ouais, en donc heu, j'y suis retourné avec elle puisqu'elle, elle voulait <chuckles> elle avait un peu peur d'y aller toute seule. <chuckles> Elle m'a de elle m'a demandé, heu: «Tu peux venir avec moi, s'il te plaît?» <chuckles> son conjoint pouvait pas venir parce qu'il bossait énormément et donc j'y suis allé et heu, donc là, c'était confrontation d'adulte à adulte, et ils étaient sur le coup, heu, adorables. Ils avaient l'air d'être, heu, hyper contents de nous voir, mais en même temps, il y avait qu toujours ce décalage qui existait. Mais heu, tellement d'eau avait coulé sous les ponts que c'était plus vraiment pareil.
Non? Ouais. Ça a marché? <chuckles> Forcément après tout ça, ouais. C'est-à-dire?
Bah, la dernière fois qu'on s'était vus, je devais avoir peut-être 8 ans. Et quand on s'est vus, heu, j'avais, heu, 28 ans. Donc il y avait, ouais, une vingtaine d'années qui étaient passées. J'étais plus un petit gamin, maintenant, j'étais voilà, je commençais à devenir un homme.
Ouais. Ouais, pouvaient ils devaient te traiter un petit peu différemment, forcément.
Oui, puis, je suis grand, je suis, voilà, je suis je suis costaud, je je j'ai j'ai la voix grave, donc heu, <chuckles> peut-être que je les impressionnais un petit peu, je sais pas, mais heu, en tout cas heu, ça s'est bien passé.
Ouais, <chuckles> mais Ah, ça s'est bien passé. Ah bah, tant mieux. OK. Et hem, ouais et du coup, même la grand-mère, heu, après, tu as plus reparlé non plus?
Heu, non, non, non, non plus parce que heu, bah pareil, heu, pas forcément, en fait heu, quand tu es petit, c'est pas forcément à toi d'aller vers les autres. Alors, ils nous disaient tous l'inverse. Ils nous disaient: «C'est aux jeunes d'aller vers les plus vieux». Alors oui, mais bon, quand tu as 10 ans, tu vas pas aller appeler ta grand-mère, heu heu, comme ça. Enfin enfin en tout cas, moi, ça me paraissait étrange. Et elle a jamais forcément cherché à nous revoir non plus. Par contre, quand on est allés la voir, on en a profité pour, heu, se faire le tour un peu de des gens du coin. Quand, bah, ma sœur voulait, hem, montrer un peu qu'elle avait des enfants, elle aussi. Et la grand-mère adorable, vraiment adorable, heu, elle me disait que je: «Oh que qu'est-ce que tu es beau» et cetera et 2 secondes après: «Moi, je vois plus rien, hein.». <chuckles> Des choses comme ça, non, elle était adorable.
Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais, ouais, ouais. Et heu, mais justement parce que, du coup, là, ça fait, heu, que tu as coupé tous les ponts avec une partie d, de ta famille aujourd'hui, et que heu, bon avec heu, toute toute ta famille qui est du côté de ton père et heu, justement heu, comment tu le vis justement aujourd'hui en 2025, de d'avoir coupé les ponts avec heu, toute une partie de ta famille?
Bah, en réalité, c'est pas vraiment couper les ponts, parce que si j'ai envie de les contacter, je suis sûr qu'ils répondront, il y a pas de problème. On s'ignore mutuellement, en gros. On fait, heu, voilà, chacun fait sa vie de son côté. Ça me pèse pas. En tout cas, heu, voilà, ça m'a jamais manqué, heu. Non, non, non, en fait, on est tellement différents que heu, même si on se voyait maintenant ce serait des inconnus pratiquement. Ça fait plus de 20 ans et cetera, heu heu, il y a il y a il y a juste des liens du sang mais c'est tout. Bah, <scoffs> si, ce serait sympathique. Mais heu, ce serait heu, peut-être 1 fois tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand il y a les petites pour qu'elles voient leurs cousins. Mais heu, j'irai pas tout seul, ça, c'est sûr.
Ouais. Ça te pèse pas du tout? Ouais, il y au il y aurait pas d'intérêt, quoi. OK et heu, bah, du coup, on a beaucoup parlé du du côté de de ta mère mais est-ce que du coup heu, de ton père, excuse moi, du coup, est-ce que du côté de de la famille de de ta mère, ju justement, bah, ç ça se passe comment, ça se passe mieux ou c'est un petit peux conflictuel ou Enfin, dis-moi.
Non, bah, elle elle avait s totalement coupé les ponts avec sa famille, donc heu, on les a jamais rencontrés mis à part les quelques années après son décès, quand il a fallu ala recontacter tout le monde pour les avertir mais sinon, non, je vois aucune, heu, aucun contact mais c'est des gens adorables, par contre, heu, ils sont du côté espagnol plutôt et heu, ouais, très, heu et tout le temps, tous les ans, on se fait inviter pour aller chez eux, heu et cetera. On on n'y va pas, enfin, c'est moi je dis: «On», c'est moi et ma compagne, on n'y va pas forcément parce que, bah, heu, pareil, c'est des inconnus, ça fait bizarre mais en tout cas, voilà, toujours, heu, on y serait toujours accueilli avec, heu exactement. Eux viennent vers nous, en tout cas.
Ouais, ils sont super. OK. Mouais. Au moins il y a il y a le geste qui est fait, quoi, heu OK, beh, écoute, heu, c'est c'est c'est tout pour moi et merci beaucoup pour, heu, pour ce pour ce partage, a assez assez atypique
<laughs> Ben, avec plaisir, hein. <chuckles> C'est clair. Bah, merci de m'avoir écouté et puis pour tes questions, c'était sympathique.
et merci.